İnternette hızlı ünlü olmanın artıları ve eksileri neler sence?
İnternette İnternet günümüzde ol old oldu olabildiğince yaygınlaşan bir şey ve kendini geliştiren bir şey. Ondan dolayı hâliyle bir gelir kapısı hâline de geldi aslında. Bu, "influencer" dediğimiz, belli bir ş şeyleri tanıtan, bu, ürün olabilir, belki bir yer olabilir, belki bir restoran olabilir. Eee, bu şekilde insanlar gerçekten çok çoğaldı günümüzde ve bundan dolayı hâliyle bu, artık bir iş dalı hâline geldi ve bu insanların günlük hayatlarında, eee, açıkçası çok ünlü olmalarından dolayı belki rahat dolaşamamaları belki de en büyük eksilerinden 1 tanesi.
Evet. Hı hı. Evet, yani, aslında bir bakıma ün isteyen insanlar için, bu içerik üreticisi olmak, ııı, gayet, emm, anlaşılabilir bir hedef olmasına rağmen bir bakıma da aslında, ımm, <tsk> gündelik hayatlarında zorlandıkları olabilir. Evet, evet.
Göze alması gereken bir risk aslında. Evet.
Peki, sence bunun avantajları neler olabilir?
Avantajları neler? Dediğim gibi bu y eee, bunlar, böyle insanlar, eee, genelde bir ürünü ya da bir yeri tanıttıkları için, eee, genelde o ürünler onlara ücretsiz gönderilir ya da belki, eee, ufak bir miktar karşılığında gönderilir. Ondan dolayı böyle şeylere, yeni ürünlere özellikle herkesten önce ulaşmak kesinlikle bir avantaj. Özellikle sosyal medyada, eee, takipçi kazanmak, eee, onlarla iletişime geçmek, belki sohbetler düzenlemek yine, eee, kendini tanıtmak açısından kesinlikle çok yay eee, yararlı buluyorum s eee, bu durumu. Eee, onun dışında da yine, yeni şeyler denemek belki ülkeleri gezmek açısından bu sosyal medyanın ve internetin kesinlikle bu, eee, içerik üreticilerine kesinlikle çok büyük artısı var.
Hı hı, hı hı. Hı hı, hı hı. Hı hı. Yani aslında birçok kapıyı açabileceğini söylüyorsun. Yani belki bazı ürünleri ücretsiz almak veya bazı yerleri ücretsiz deneyimlemek gibi, eee, birçok aslında artıları var diyorsun. Eee, peki sence, hani, bir yerden sonra artık, eee, bunlarda bunlara dair doyum gelir mi insana? Yani, bir yerden sonra aslında bunlar belki de bir şey ifade etmemeye başlar. Çünkü aslında evet, ııı, içerik üretic üreticileri çok fazla para kazanıyor olabilirler ama bir yerde de aslında başka işlerle de, eee, para kazanılabiliyor. Emm, sence bir yerden sonra, hani, eee, geri dönmek isterler mi, eee, eski hâllerine? Çünkü artık tanınan insanlar ve ne yapılsa, ta ne yapsalar takip ediliyorlar bir bakıma. Eee, sence ne olur yani bunun geleceğinde, bu şu anda ünlü olan, eee, içerik üreticileri için?
Kesinlikle, kesinlikle. Evet, evet. Kesinlikle. Hı hı. Evet. Evet. Tabii, aynen öyle. Evet. Evet. Günümüzde de, eee, aslında Eee, kusura bakma, böldüm. Eee, günümüzde de aslında çok fazla böyle, karşılaşıyoruz bu insanlarla; tükenmişlik, yaptığı şeylerden bıkma... Bu, aslında birazcık insanın yaptığı şeyle de alakalı mesela. Eee, üüü, Ruhi Çenet'ten örnek örnek göstereyim mesela: Adam ilk başta böyle gezdiği yerlerden başladı mesela, şu an farklı farklı, insanların ulaşamadığı, görmediği yerleri insanlara tanıtıyor ve yaptığı işten keyif aldığını gözlerinden ve videolarından görebiliyorsun. Gözleri parlıyor mesela gittiği yerlerde, ne kadar farklı hayatlar, farklı insanlar görüyor ama bir yandan mesela Enes Batur'a bakalım. Çok genç yaşta başladı. Özellikle, eee, çocuk diyebileceğimiz kitleye 9, böyle, dokuz on beş yaş arası, eee, kitleye hitap ediyordu ve bir yerden sonra artık kendisi büyüdü. Belki çok para kazandı. Türkiye'nin en büyük YouTuber'larından biri oldu ama günün sonunda baktığınız zaman, eee, şu an, eee, kendi eee, kendi hayatından bıkkın, tükenmiş, yaptığı işten zevk almayan, belki yaptığı işi devam etmeyen bir insan hâline geldi. Bu da aslında birazcık insanın kendini kontrol etmesi ve ilgi alanını şekillendirmesinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum.
A! Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, evet. Hı hı. Doğru. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Yani, aslında Ruhi Çenet'ten örnek verdin, keyif aldığı şeyi yaptığına dair aslında birçok, eee, iz görüyorsun, ama bir bakıma, eee, Enes Batur dedin, onun da, ımm, belki çok genç yaşta başladığını ve aslında belki de, eee, kendi ilgi alanlarını çok da şekillendiremeyeceği bir yaşta buna başladığını ve aslında bir bakıma da şu anda birazcık tükenmişlik sendromuna girdiğini ve belki de aslında birazcık da pişman olduğunu söylüyorsun. Sence bunun bir kriteri olması gerekiyor mu? Yani çok genç yaşlarda, eee, bunu yapan, yapmak isteyen aslında çocuklar da var, içerik üretmek isteyen ama bir bakıma da, eee, görünür olmaya çalışan ama, ımm, belki de, hani, aileleri buna karşı çıkıyor, bazen de çıkmıyor ama insanlar altına bazen yorum yapıyor, işte, hani, bu kadar küçükken başlanmaması gerektiğine dair. Sen burada ne düşünüyorsun? Yani burada bir sınır var mıdır senin için? Veya şöyle sorayım: Kendi çocuğun olsa ona böyle bir iş yapmasına, emm, teşvik eder misin yoksa Hı hı. Evet.
Evet. Evet. Evet. Kesinlikle öyle diyebiliriz. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Evet. "Destekler miyim?" Anladım, evet. Eee, tabii, yani birazcık karmaşık bir konu aslında. S eee, bu çocuğun yeteneğine ve ilgi alanına da, eee, önem vermek gerekiyor böyle konularda. Hani, günümüzde çok rastlıyorum mesela, bir baba oğluyla gidiyor, bilgisayar oyunu oynuyor, beraber vakit geçiriyorlar. Çocuk mesela eğer çok iyi oynuyorsa belki ufak bir şans verilebilir ama günün sonunda planlama yapılması gerekiyor. Yani çocuğu, "Saldım çayıra, mevlam kayıra.", eee, kafasıyla değil de hani, bugün, mesela şu, şu, şu görevini yapacaksın ondan sonra gidip, eee, yapmak istediğin belki bir yayın açmak isteyebilirsin mesela ya da bir şeyi tanıtacaksın sosyal medyada, bir video çekeceksin. Tamam, onu da yapabilirsin. Ama yine bu görev dağılımını iyice planlayarak eee, sonuçta çocuklar, eee, günün sonunda ebeveynlerinin bir yansıması ve nasıl ilerlemeleri gerektiğini ebeveynlerinden öğreniyorlar. Bu konuda özellikle ailenin bilinçli davranması gerekiyor diye düşünüyorum.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Mantıklı. Hı hı. Hı hı. Yani, aile bilinçli davranmalı ki o çocuk o hayatın biraz daha farkında olsun. Yani, belki gündelik hayattaki sorumluluklarından dan eee, azade bir hayat sürmesin ama bir bakıma da bir hobisiyse onu da sürdürmesine belki destek olmak, teşvik etmek önemli, diyorsun. Hı hı, hı hı. Evet, çok mantıklı aslında. Bir de bu t soruyu farklı bir, eee, pencereden sormak istiyorum. Bir de aslında şu anda, böyle, anne, baba içerik ürüt üreticileri var ve çocuklarının her anını ve aslında bir bakıma da bazen çok küçük çocukları, emm, çocukların tabii ki iznini bile alamayacak yaşta oldukları durumda aslında çekip, işte, sü düzenli olarak paylaşıyorlar. Ve aslında bu da bazı tartışmaları meydana getiriyor çünkü, ımm, o çocukların, eee, rıza verme şansı yok veya zaten öyle bir hayat algıları henüz yok. Bunun hakkında ne düşünüyorsun, sence bu etik mi?
Aynen öyle, evet. Kesinlikle. Evet, mental sağlık olarak daha iyi olur. Tabii ki. Evet. <smacks lips> Evet, evet. Evet, hâliyle. <chuckles> Evet. Eee, ben etik olmadığını düşünüyorum. Özellikle belli bir yerde ailenin mahremiyetinin, eee, böyle ş yapılarla bölündüğünü düşünüyorum ve aile kavramının biraz daha, eee, aşağıya doğru çekildiğini düşünüyorum. Aile sonuçta bir özel olmalı belki kapalı kapılar ardında, eee, şeyler olmalı diye düşünüyorum. Hani, çocuk mesela doğuyor daha 40'ı çıkmadan hemen fotoğraflar her yerde yayılıyor. Hiç böyle nazar değer mi? Tabii ki herkesin inancı farklı ama ben mesela çocuğumu hiç paylaşmazdım belli bir yaşa gelene kadar ya da sosyal medya ile tanıştır tanıştırmazdım mesela. Bazı anne, babalar daha bebeklikten çocuğu sosyal medya ile tanıştırıyor, tablette videolar izletiyor. Sonra o çocuk hâliyle ileride illaki o internete, teknolojiye, eee, ulaşmak isteyecek. Belki kötü etkileri olacak. Belki çok erken yaşta tanıştığı için çok daha yararlı da olacak. Tabii ki bu biraz yön yine ebeveynlerin bu durumu yönetmesiyle alakalı. Ama biraz karmaşık bir durum diyebilirim açıkçası.
Hı hı. Evet, ilginç. Hı hı. Aynen. Hı hı. Hı hı. Hı hı. I Hı hı. Hı hı. Hı hı. Yani, sen kendi adına aslında böyle bir şey tercih etmezdin. Çünkü, eee, o çocuğun bir bakıma seçme şansının olmadığını ve aslında belki o ev içerisinde kalan alanının da birazcık, eee, özel kalması gerektiğini ve, hani, mahremiyetine daha çok, emm, önem vereceğini söylüyorsun. Aslında da gayet anlaşılabilir çünkü bir bakıma da, eee, ora ya herkes kendisini göstermek istemeyebilir ve bu da bir, eee, şans veya bir <tsk> opsiyon olarak durması gerekiyor. Bu konudan şu aklıma geldi, yani, aslında bir bakıma, evet, emm, <smacks lips> içerik üreticileri var ama bir bakıma da herkes birazcık içerik üreticisi hâline döndü. Yani, aslında çok fazla, böyle, emm, eee, artış var bu içerik üreticilerinde veya olmaya çalışan insanlarla. Emm, ama şöyle bir sorun doy doğuruyor, yani, bir bakıma, eee, bunlar, eee, sokakta belki, işte, videolar çekiyorlar ve insanlar çevresindeki insanlar gözükmek istemiyor. Yakınlarda da böyle bir durum meydana geldi. Bu sana, böyle, bir, eee, korku eh yaratan bir şey mi senin hayatında? Çünkü aslında bazen belki bir arkadaşınla bir kafede oturuyorsun ve bir insanın videosunda ve belki de viral olacak bir videoda yer alıyorsun. Sen bu tarz durumlardan endişelenir misin? Yine o mahremiyetine duyduğun, eee, önemi orada da gösterir misin? Yoksa çok da umurunda olmaz mı?
Evet, etmezdim. Evet. Kesinlikle. E, aynen öyle. Hı hı. Evet. Evet, evet. Hı hı. Evet. Tabii. Evet. <chuckles> Yani, açıkça dürüst olayım bu konuda çok fazla umurumda olmaz açıkçası sonuçta. Hani, bana zarar veren, eee, benim kendi utanacağım bir konumda değilsem, hani, arkadaşımla sohbet ediyorum mesela ne olabilir ki en fazla? Arkada gözükmüşüm bir videoda ya da bir fotoğrafta çok fazla önemi olmaz benim için. Çünkü s eee, açıkçası ben de dım denk geliyorum bazen mesela arkadaşımla fotoğrafımı çekiyorum arkada bir tane dayı geçiyor veya bir teyze geçiyor. <chuckles> Öyle şeyler denk geliyor hayatta. O yüzden, hani, çok problem değil benim için ama bu özellikle sosyal medyada yine dediğim gibi özellikle bu tramvayla, kapalı alanlarda mesela böyle şeyler, iii, çok yapılmamalı diye düşünüyorum ben. Çünkü bazı insanlar rahatsız olabiliyor. Bazısı mesela işten çıkmış yorgun oluyor, gözükmek istemiyor. Bazısı okuldan çıkmış oluyor. Hâliyle, iii, farklı insanların özgürlüğünü de eee, özgürlüğüne de zarar vermeden bu şekilde ilerlenmeli diye düşünüyorum. Hani, kendini çekebilirsin ama dışarıyı çekme mesela. Böyle düşünüyorum.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Doğru. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Eee, yani, özgürlükten bahsettin aslında, hani, bazen, eee, insanların özgürlüğüne de, eee, kısıtlayabilen bir durum olduğunu söyledin, gözükmeyen insanların belki gözükmek zorunda kalmasını aslında çok da adil bulmadığını söyledin. Eee, özgürlük demişken, eee, bir de aslında toksik takipçiler var. Yani, bu insanları belki, aaa, genç yaşında bu sektöre girmeye çalışan, eee, insanları bir bakıma, eee, zorbalayan veya, eee, aşağılayan belki küfür eden, emm, takipçi kitleleri de var. Aslında şu anda da çok geniş bir linç kültürü var. Yani, insanlar, eee, bir bakıma çok kolay linçlenebiliyor sosyal medya üzerinde. Ya, bu bunun hakkında ne düşünüyorsun? Sence bu böyle bir böyle bir sektöre girmeye bir engel teşkil edebilecek bir durum mu toksik takipçi kitlesi?
Hı hı. Evet. Evet. Evet. Evet, evet. Hâliyle. Hı hı. Evet. Evet, kesinlikle çok fazla yaygın şu günümüzde. Kesinlikle, mental olarak bu, eee, içerik üreticisi olan kişinin hazır olması gerekiyor. Çünkü mesela şöyle bir örnek vereyim. Bir, iii, oyun, eee, Counter Strike adında bir bilgisayar oyunu var ve bunun, eee, Türkiye'yi temsil eden bir, eee, grup var, eee, bir o oluşum var. E, onları mesela destekliyoruz biz ama kötü oynadıkları zaman hemen bir kitle çıkıyor, şu çıksın, başka oyuncu gelsin, şu çıksın, başka oyuncu gelsin. Hemen bu oyuncuların mesela performansını etkileyen, eee, kötü yorumlar yapılıyor ya da başka bir şekilde mesela bir ürün tanıtılıyor. O ürünü mesela biri kullanmış, çok kötü bir şey almış hemen linçlemeye başlıyor. Hâlbuki, yani, belki se senin cilt tipine uymadı ya da, eee, sen sen yanlış kullandın, bir yanlış bir kullanım sundular sana. O bu bu etkiler mesela göz ardı ediliyor. Hemen o, iii, bunu gösteren kişiyi, bunu tanıtan kişiyi linçlemeye başlıyorlar. Bu kültürün birazcık da azaltılması ve, eee, karşı tarafa da saygı duyulması gerekiyor. Ama şu şunu da unutmamak lazım. O içerik üreticisi kişi de kendi kullanmayacağı şeyi insanlara tanıtmamalı bence. Çünkü günün sonunda insan sağlığı, ııı, da, eee, ele alınması gereken önemli bir konu ve kendi kullanmadığın bir şeyi başkasına da sunmamalısın bence.
Hı hı. Lütfen. Hı hı. Hı hı. Hı hı. A! Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, kesinlikle. Hı hı. Yani, peki, evet, "Kendi kullanmadığın bir şeyi başkasına sunmamalısın." dedin ama bir taraftan da, hani, bu inç insanların çok fazla, eee, sosyal medyada zorbalandığından bahsettin. Bu, peki, hani, burada sonuç olarak dönen de bir reklamcılık sektörü var. Sence genel olarak, eee, gördüğün içeriklerde sen, ımm, gerçekliğine inanıyor musun? Yani bir ürün gördün diyelim, gerçekten onun gerçek bir şekilde tanıtıldığına inanıyor musun yoksa aslında birazcık senin için, emm, inandırıcılıktan eksik ir veya inandırıcı olmayan ve sadece para için yapılan, aslında tavsiye de olmayan bir şeyler olarak mı görüyorsun bunları daha çok?
Evet. Hâliyle evet. Hı hı, evet. Eee, tabii ki, eee, başlarda, hani sosyal medyada ilk tanıştığım zamanlarda inanıyordum. A, diyordum, ne kadar güzel bir hamburger, ne kadar güzel bir ayakkabı falan ama biraz daha işin içine girince ve büyüyünce hani, aaa, daha derin araştırmaya başlıyorsunuz. O aslında, mesela, o hamburgerin gerçek bir hamburger olmadığını sadece o reklam için dizayn edildiğini gördüğünüz zaman bir sizde bir ışık uyanıyor bir anda, beyninizde çakmaya başlıyor. Oradan sonra artık biraz da gerçek hayata dönüş, gerçek gerçek olmadığını anlamak, eee, aydınlatıcı oluyor insan için.
Hı hı. Hı hı. Evet, doğru. Aynen. Hı hı. Hı hı, hı hı. Hı hı. Yani aslında birazcık, eee, belki daha genç yaşlarında biraz daha, gördüğün şeylere inanıyorken aslında birazcık olgunlukla ve hayat tecrübesiyle de aslında birazcık oradaki gerçeklikten biraz daha şüphe duymaya başladın ve daha, belki, temkinli hareket etmeye başladın. Aslında evet, yani, birçok insan için geçerli bu çünkü bir yerden sonra onlar artık her reklamı, her yerde görünce artık birazcık, emm, inandırıcılıktan, emm uzaklaşıyorlar, aynen, o şekilde. Ben bir de sana şunu sormak istiyorum: Sence bu, eee, evet, şu anda çok iyi paralar kazanabiliyorlar bu içerik üreticileri; sence bu gerçekten sürdürülebilir bir kariyer mi? Yoksa birazcık böyle, s eee, birkaç yıla kaybolacak bir kariyer türü mü?
Evet. Duymaya başlıyorum, evet. Kesinlikle. Uzaklaşıyor. Tabii. Evet. Eee, günümüzde özellikle, böyle, bir yaklaşık bir 10-20 sene kadar bence daha ilerisi için kesinlikle sürdürülebilir bir kariyer. Çünkü, ooo, günümüzde, böyle, reklamcılık, tanıtım olsun, ürün tanıtmak, eee, eee, iyice popülerleşti ve yayıncılık dediğimiz kavram da iyice yay eee, artık yaygınlık ve, eee, ha yaygın a duruma geldi. Özellikle genç yaştaki kişiler bu yayıncılık işine erken yaşlarda giriyorlar, belki okullarını bırakıyorlar. O yüzden bu internette hızlı olma işi, ü ünlü hızlı ünlü olma işi birazcık, eee, tehlikeli olsa da aslında insanlar için yeni bir gelir kapısı hâline geldi. E, tabii ki bu yaygınlaşma, eee, bu geliri biraz azaltıyor hâliyle. Ne kadar çok talep varsa o kadar az aslında gelir düşüyor kişi başına. Ondan dolayı da, eee, bir 10-20 sene daha, eee, biraz daha yükselişe devam eder. Ondan sonra tabii ki yavaş yavaş azalmaya başlar diye düşünüyorum. Çok fazla insan olduğu sürece giderek azalacak ve artık, eee, paylaşılacak, eee, tanıtılacak şey kalmamaya başlayacak bence.
Hı hı. A! İlginç. Hı hı. Hı hı. Hı hı, hı hı. Evet, mantıklı. Hı hı. Hı hı. Evet, haklısın. Yani, aslında, eee, bir insanın, eee, bütün kariyerini bunun üzerine inşa etmesinin hata olabileceğini söylüyorsun, doğru mu anlıyorum? Yani, belki okulu bırakıp da bunu kariyer olarak, eee, edinmek sağlıklı değil.
Evet, kesinlikle, kesinlikle. Aynen. Yanında da mesela i bir ufak bir üniversite okunabilir belki 2 senelik ya da eğer vakit varsa 4 senelik okunabilir.
Hı hı. Hı hı. Yani ellerinde bir diplomaları olmalarını tavsiye edersin. Ben çok keyif aldım senle sohbetten, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Kesinlikle. Evet. Aynı şekilde ben de. Rica ederim, ne demek. Görüşmek üzere.